É, eu achei. Eh, tinham coisas bem diferentes, e eu acho que o q o que mais me chamou atenção foram as cores, sabe. Tinham muitas opções de cores, e era uma coisa que eu não estava acostumado a ver assim para para homem, né, ves ter tantas opções de cores. Normalmente, as roupas elas, e e pelo menos nas lojas que eu ia, elas eram mais padrões assim. Então, e aí, acabei que optei por um um um verde, eh eh, musgo, sabe, que não é nada ta de tão impactante, mas assim um casaco muito bom. É bonito, eh, com alguns bolsos que eu super adoro, porque eu ando perdendo tudo, sabe: eh eh, carteira, eh, ce celular, esquecendo tudo em todo lugar. Eh, eu sou muito espivitado com isso. E, no inverno daqui, é terrível. Como se manter uma tendência de inverno sendo que eu perco eu saio com as 2 luvas e volto com uma só para casa? O temi não tem tendência que que se mantenha, né. <laughs> Aí
Hã. Uhum. Tá. Ah. Uhum. <laughs> Sei. <laughs> Aham. Uhum. <laughs> É, não tem. <laughs>
esse casaco me ajuda nisso, porque, eh eh foi um, eh, um tem vários bolsos. Então eu já já meio que programei na minha cabeça: "Já sei o bolso onde eu a chave, o bolso da carteira, o o do celular. Aí, sa sabe aquela impressão quando tipo: "Deixa eu fazer o check.", aí eu saio batendo assim os bolso: "Ai, o celular tá aqui, carteira tá". <chuckles>
Hã. Sei, batendo em tudo. Mas e e e uma bolsa? Al alguns homens europeus eles usam com um tipo de bolsa, né, que é mais uma uma bolsa carteira tem vários tipos também aqui. Você chegou a a adap se adaptar a uma ou não, ficou nessa dos bolsos ainda?
Uhum. E Sim, sim. Não, não, eu eu prefiro sair sem bolsa, para ser sincero, porque eu acho que já ia ser um item a mais para perder, sabe. Mas eu tenho umas pochetes aqui. Eh, e teve uma época que eu e e no verão, principalmente, eu estava saindo muito de pochete, porque o o sem o casaco com os bolsos, né. <laughs> Eu falei: "Não, <chuckles> tenho que colocar meus treco tudo junto em algum lugar.".
<chuckles> <laughs> Ah. Uhum. <laughs> Vou adotar: a moda da pochete por praticidade. <chuckles>
<laughs> Não é? Pri pri é priva é pri eh, tem essa pri eh eh, praticidade mesmo. E aí, eu acabei comprando, eu tenho umas 3 diferentes assim: eh, um 1 bege, 1 azul e uma um um rosinha claro, sabe. E aí, eu tento combinar elas quando eu uso com a roupa, né, que eu vou vou usar no momento. Eh, gosto de boné também, então eu tenho vários. Aí, isso sim, eu acho que eu poderia até doar alguns, mas eu acabo me mantendo assim, sabe, preso com eles, porque eu gosto. É um um acessório
Uhum. Ah. Uhum. Certo. Uhum. Eles são do Brasil ou você até aumentou a sua coleção aí?